हुँ। ये तो बड़ी अच्छी लाइन कही है आपने, जो प्रेम करते हैं वो गुस्सा नहीं होता हुँ, बिल्कुल ऐसा
नहीं। नहीं होता। हम आपको ना एक किस्सा सुनाते हैं। अ, हम ना छोटे थे, तो एक बार क्या हुआ हमने अ, जो होता है ना सीनरी बनाते थे, माउंटेन बनाया, घर बनाया। हमने टे पेड़ था एक पेड़, पेड़ को ना हमने ऐसा टेढ़ा बना दिया। अब हमारी माताजी ना हम पे बहुत गुस्सा हुई, "ये क्या बनाया है? ऐसे थोड़ी ना करते हैं ये तो" मैंने कहा, "मम्मा देखो ना, बाहर हवा चल रही है। मैंने पेड़ को भी ऐसे कर दिया कि हवा चल रही है।" हमारी मम्मी तुरंत हँस पड़ी। <laughs> और मम्मी के करीबन 40 बच्चे थे, वो भी हँस पड़े कि, "अरे! मैम सही तो बोल रही है वो, बाहर हवा चल रही है। उसकी पिक्चर में भी तो हवा चल सकती है, उसे पेड़ टेढ़ा बना दिया।" <laughs> एज और फिर मम्मी को हमने मना लिया कि, "देखो अब आपने डाँटा था ना, ₹5 दो हम को।" हमने ₹5 की जाके कुल्फी खा के आ गए। <laughs>
ओके। हुँ। हाँ। <chuckles> <chuckles> <chuckles> <laughs> <chuckles> <laughs> ये तो रिश्वत ले लिया आपने फिर। <chuckles>
अरे! फटाफट रिश्वत ले लेते हैं हम तो ऐसे समय नहीं लगाते हम रिश्वत लेने में।
<chuckles> <laughs> हाँ, अच्छा अ, <chuckles> ये तो बड़ा मज़ेदार किस्सा था वैसे। पे
<laughs> <chuckles> अरे! बहुत हैं हमारे पास ऐसे किस्से। <tsk>
पेड़ ही टेढ़ा हो गया मतलब हवा की वजह से।
पेड़ ही टेढ़ा हो गया हवा से। ह हवा तो कब कहीं भी चल सकती है ना भई, पिक्चर में भी तो फ़ोटो में भी तो चल सकती है। हमने टेढ़ा कर दिया तो कहते हैं वो उ उस मम्मी कहती हैं हम कुछ बोल ही नहीं सकते अब।
सही बात है। <laughs> <chuckles> ज़्यादा तेज़ हवा थी, पिक्चर में चली गई अब क्या कर सकते हैं?
पिक्चरें चली हैं। <laughs> हमारे हाथ पे आ गया था उसका स्पर्श। <laughs> तो ऐसे ही करते हैं।
हुँ, हुँ। <laughs> उहुँ, ओके तो अ, जैसा होता है ना कि क बे कुछ लोगों की जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी थोड़ी-सी आदत ऐसी है। मैं जब किसी से कोई बात मनवानी होती है तो मैं अपनी एक मै तो मैं नेचुरली फेस की शेप कहूँ या फिर अ, गेस्चर मेरा ऐसा है, मैं हमेशा मुस्कुरा के बात करता हूँ। नाराज़ हूँ या कैसा भी हूँ। मतलब ऐसा होता है कि अम, मेरी शकल से नाराज़गी दिखती नहीं है इतनी आसानी से मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है, तब समझ में आता है नाराज़ है सामने वाला। तो इससे कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो लोग कई बार ऐसा होता है कि मैं सीरियस हूँ, वो समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं सच में सीरियस हूँ वहाँ पे। तो ये दिक्कत आ जाती है। <chuckles> और थोड़ा
हाँ, बताएँ। <chuckles> हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। अरे वाह! क्या बात है। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। नुकसान भी होता है। हुँ। <laughs> क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है आपकी। नहीं, सच बताएँ तो हम तो दिल से हँसते रहते हैं, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अंदर से हँसते रहो, शाम में ही तो हम कहते हैं ना हम दिल से हँसते हैं, जब हम दिल से हँसते हैं ना, हमने अपने आप को ना एक चार दीवार में बंद रखा है। उसको हम कहते हैं हैप्पी रूम।
हुआ। हुँ।